ค่ะ มี มีแน่นอนค่ะแบบเนี้ย แล้วมีเยอะด้วยนะคะ ฉะนั้น เวลาที่เราเลือกที่จะแสดงอะไรที่แบบมันดีมากเกินไปเนี่ยค่ะ เราก็หันซ้ายหันขวา ดูขวานิดหนึ่ง เหมาะสมไหม? สมควรไหม? เพราะว่าบางทีเราอาจจะไม่ต้องทำแบบ แบบที่สาธารณะก็ได้ค่ะ อาจจะแสดงความนอบน้อมแค่ระหว่างคน 2 คนก็ได้ค่ะ มันก็จะดู ดูไม่พยายาม แล้วก็ดูไม่แสดงมากเกินไป ใช่ค่ะ อันนี้ใช้ได้จริง ใช่ค่ะ เป็นวิธีของหนูเลย <chuckles>
อ้อ อ๋อ เหมือนแบบ มันเป็นวิธีของคุณใช่ไหมคะ อันนี้? ที่แบบว่า อืม เราอาจจะต้องดูนิดหนึ่งว่าแบบ เอ่อ มีคนไหม? หรืออะไรอย่างงี้ ก็คือทำดีต่อไป แต่ว่าอาจจะดูบริบทมากขึ้น อย่างงี้เหรอคะ?
ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ ถูกต้องเลย เพราะว่ามันต้องแบบ บางทีเนาะสังคมคนรอบข้างเรา เขาอาจจะไม่ชอบเราอยู่ก็ได้ แล้วเขายิ่งมาเห็นเราทำ ดีเกิน เกินคนอื่น อย่างเงี้ยค่ะ เขาก็จะมองว่า เราเป็นการแสดง อ่า ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ใช่ค่ะ ต้องการเลื่อนตำแหน่ง ประจบเจ้านาย ทำดีหวังผล คำพูดแบบนี้อะค่ะ มี มีเยอะมากเลยค่ะ คำพูดแบบนี้อะค่ะ <chuckles>
อ๋อ อืม เข้าใจได้ อืม กลายเป็นไม่ดีไปเสียงั้น <chuckles> อืม แล้วแบบ แปลว่า แปลว่าเจอบ่อยเลยใช่ไหมคะ? ถ้าแบบ ถ้าพูดอย่างงี้ <chuckles> แบบเหมือนเป็นคนดีเกินก็โดน อ๋อ
เจอค่อนข้างบ่อยเลยค่ะ ใช่ค่ะ ดีเกินก็ไม่ดี เพราะว่า มันมีคนได้ประโยชน์ แล้วก็เสียประโยชน์อะเนาะ เพราะว่าบางที หัวหน้าเขาก็อาจจะชอบคนที่ขยัน แล้วก็กระตือรือร้นอย่างเงี้ยเสมอค่ะ มันก็จะทำให้คนอีกประเภทหนึ่งที่เขาไม่ได้ใส่ใจ หรือตั้งใจในการทำงานมากค่ะ เขาก็อาจจะ ส จะ จะได้รับความเดือดร้อน ผลกระทบ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันอาจจะเกิดการเป็น ใช่ค่ะ เกิดการเปรียบเทียบค่ะ มันก็มักจะมีคำพูดที่ว่า "อะ เนี่ยอย่างพี่สั่งงานน้องเขาไป น้องเขาทำภายในวันเสร็จแล้ว แล้วอย่างพี่สั่งเราอะ 2 วันแล้วก็ยังไม่เสร็จเลย" มันมีข้อเปรียบเทียบอย่างเงี้ยค่ะ โอ้ ทำให้เรา อยู่ยากเข้าไปอีกนะคะเนี่ย จากที่คนรักก็มีน้อยอยู่แล้วก็ยิ่ง ยิ่งชัง ยิ่งเข้าไปใหญ่เลยค่ะที นี้ ค่ะ อันนี้เรื่องจริงเคย คะ? อืม
อืม เหมือนกับเขาได้รับผลกระทบใช่ไหม? อา อืม อืม โอ้โฮ แล้ว แล้วทำยังไงคะทีนี้? อ้อ แล้วแบบทำยังไงต่อคะ?

ใช่ค่ะ เรา เราอาจจะต้องลืมนิสัยที่ไม่ดีมาก่อนหน้านี้อะค่ะ เพราะว่าเราอะ จะต้องเป็นคนที่แบบ เขาเรียกว่าอะไร เข้าหาคนอื่นน่ะค่ะ เข้าหารุ่นพี่ อย่างเงี้ยค่ะ เพื่อที่จะเป็นประโยชน์กับการทำงานเรา อย่างถ้าเราไปแสดงนิสัยแบบส่วนตัว ที่เป็นตัวตนของเรามากเกินไปอะค่ะ เราอาจจะไม่ได้รับการยอมรับจากเพื่อน ๆ ร่วมงาน อย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่าเริ่มใหม่
อืม แต่ มันยังไงเหรอคะ? ที่แบบว่า ที่แบบ บอกว่าไม่ ไม่ดี น่าสนใจอยากรู้? <chuckles>
ค่ะ อ อ๋อ ก็ถ้าแบบว่า ถ้าเราอยู่ที่เดิมมาใช่ไหมคะ? เราก็อาจจะถือว่า เป็นคนที่เก่งในระดับหนึ่ง แต่ถ้าเราเริ่มที่ใหม่อะค่ะ ก็เหมือนกับการที่เราเริ่มต้นใหม่ เราต้องมีการเรียนรู้ใหม่ เราจะไปโชว์ความเก่ง หรือจะไปโชว์ความสามารถเนี่ยเยอะ มันก็ดูไม่ดี เพราะว่ามันจะทำให้เราอยู่ในสังคมกับพวกพี่ ๆ เขาน่ะค่ะไม่ได้ จากที่เราจะเป็นคนที่ได้รับข้อมูลจากพี่เขา พี่เขาอาจจะอยากสอนเรา อาจจะอยากบอกงานเรา แต่เรา ก็ยังไปทำแบบว่าเราทำเป็นเสียหมดแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราก็อาจจะไม่ได้รับการดูแลที่ดีเท่าที่ควรนะคะ หนูว่า ค่ะ ส่วนตัวน่าจะเป็นอย่างงั้นน่ะค่ะ
ค่ะ อ๋อ อืม อืม เหมือนแบบ อืม เออ ต้องถ่อมตัวอย่างนี้เหรอ? อ๋อ อืม อืม แล้วแบบนิสัยใหม่ที่ว่านี่คือยังไงบ้างนะคะ? ก็คือเหมือนเราต้องฝึกเข้าหา แล้วก็อย่าแบบว่า อาจจะต้องเหมือนเปิดใจรับสิ่งใหม่ ๆ นิดหนึ่ง อย่างงี้หรือเปล่าคะ?
ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ฝึกตัวเองใหม่ค่ะ ด้วยการยิ้มง่ายขึ้น ด้วยการอาจจะเป็นคนที่พูดเพราะขึ้น เพราะว่าสิ่งดี ๆ หลาย ๆ อย่างอะค่ะ ส่วนใหญ่จะเกิดจากการยิ้มใช่ไหมคะ? ถ้าเรามี อ เขาเรียกว่า มีความพร้อมที่จะไปพบเจอกับสิ่งอะไรใหม่ ๆ อย่างเช่น การยิ้ม การ แอ็กทิฟตัวเอง การที่แบบว่าทำตัวเองให้พร้อมที่จะเรียนรู้เสมอ จะไม่พยายาม ถึงแม้เราอาจจะเป็นคนแบบขี้เกียจ ล่าช้า ทำอะไร งานล่าช้า อย่างเงี้ยค่ะ แต่เราก็ไม่สามารถที่จะไปใช้กับที่ที่ใหม่ได้ค่ะ เพราะว่ามันจะทำให้เราอะเสีย อ่า พี่เขาจะตัดสินเราแค่ครั้งเดียวก็ได้ว่า เราขี้เกียจ ไม่ตั้งใจทำงาน ก็จะเป็นการที่ถูกตัดสินไปเลยว่า คนเนี้ยไม่ผ่านงาน อย่างเงี้ยค่ะ มันส่งผลไปต่อในอนาคตระยะใกล้ เลยค่ะ <chuckles>
อา อืม ใช่ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ อืม เออ แล้วแบบอย่างงี้ รู้สึกว่า มัน มันถือว่าเป็นอุปสรรคไหมคะ? แบบก็คือเหมือน เขาเรียกว่าอะไร อะ สมมุติว่า เรายิ้มเยอะ ๆ มากขึ้นแล้ว ยังมีอุปสรรคอีกไหมคะ? หรือแบบการยิ้มของเราเนี่ยมัน มันช่วยได้จริง ๆ ไหม?
ค่ะ